Ya sabes que a mí me gusta indagar un poco en los recuerdos, así que me gustaría preguntarte sobre alguna canción que te regrese como a una, eh, <clicks tongue> época o a algún momento muy concreto de tu vida.
Okey. Ujú. Uy, ¿cómo no?
¿A dónde sería? <chuckles> ¿O cuál sería? <chuckles>
Porque tengo varias, pero te voy a decir al menos 2 canciones, ¿no? Que sí sí, puntual, así tal cual todo lo que me trae. <laughs>
A ver. <chuckles> Okey, a ver, cuéntame.
Eh, una es la canción que se llama MakeDamnSure, eh, del grupo Taking Back Sunday.
Ujú. Okey, ¿por qué es esta canción qué hace o qué qué te produce?
Es una canción así Okey. <coughs> Es que es raro porque me produce un me produce nostalgia, tal cual, o sea, me da nostalgia y me da tranquilidad.
Okey. Qué raro. <chuckles>
Eso es lo que me da.
Porque, ¿te acuerdas cuándo fue la primer vez que la escuchaste? ¿Te la recomendaron? ¿Te la dedicaron? ¿Tú seguías a la banda? ¿Cómo fue que llegó en particular esta canción a ti?
Uf. <laughs> Fue cuando estaba conociendo qué tipo de música me gustaba durante la secundaria. Sí lo recuerdo, eh, platicaba con un amigo mucho de música.
Okey. Ujú.
Y él me pasó cierto grupo para escucharlo, ¿no? Y yo dije: "Ah, okey, están, eh, me me gusta, ¿no? Voy a voy a ver a la disquera", porque me él me comentó, ¿no?, que incluso era una disquera así como que muy underground, como le dicen. <chuckles>
Ujú. <chuckles>
Y dije: "Pues venga, vamos a escuchar qué otros artistas tienen". Y uno de ellos fue el grupo este, ¿no? Taking Back Sunday. Entonces Es que cuando lo escuché fue, no no puedo creer que existan estos sonidos Sí, así, o sea, pues, para mí esto era brujería, ¿no?
Fue magia pura. <chuckles> ¿A qué qué tipo de de género es? ¿Me podrías como describir un poco la canción, incluso como de qué va en general?
Ujú. Sí, el el género pues es, eh, es emo, es, este, pop punk, ajá. Así como alterna rock alternativo, indie.
Okey, ajá.
Y la canción, eh, pues habla de eso, ¿no?, como de hacer las cosas como que a tu manera.
Okey.
Eh, de que tienes estas ideas dando vueltas, te rodea el humo del cigarro, siento las venas cerradas, así, ¿no?, es es como que está muy desesperado por querer hacer algo, pero no sabe qué o cómo y lo que hace es como que, ¿sabes qué?, pues nomás me acuesto, y por y me relajo así. <chuckles> Eso es lo que lo que dice la canción, ¿no?, no darle tanto, ¿no?
<laughs> Eh, que voy tranqui. Okey, okey. Y esta canción, ¿a qué momento en específico te te lleva, cuándo la descubriste o hubo alguna ot otro momento en el que la asociaste directamente?
Si. No, esta canción me recuerda 100% a donde vivía antes, en el barrio, ¿no?, donde donde crecí. Y específicamente
Okey. Porque tienes esa ajá.
sí, pe perdón, <chuckles> específicamente, me recuerdo mucho, y pues, mi donde viví en una colonia que se llama Cañadas. Entonces, eh, era un barrio, pues, entre como entre las montañas, vaya, o sea, estaba muy había muchas pendientes, ¿no?
Okey.
Y recuerdo clarito siempre escuchar esta canción en mis audífonos como entre el atardecer, 4, 5 de la tarde más o menos.
Ujú.
Y estár sentado en don donde estaba la cancha de fútbol y la cancha daba vista hacia hacia el horizonte.
Órale, ajá.
Entonces ahí es eso me acuerdo mucho. Estar sentado con mis audífonos escuchando esa música. Y más en estas épocas. Sí.
¿Y lo hacías tú solito? ¿O lo hacías acompa acompañado a lo mejor a tus amigos de de ahí de la colonia y les les decías: "Ah, miren vamos a escuchar música les voy a poner esta canción", o preferías que fuera tú, como en solitario?
Ajá. Ah. Sí. No, esta canción era solo, esta canción era mía.
Nunca lo compartiste. <chuckles>
No, no, lo y lo comparto con a lo mejor alguna pareja que llego a tener, le digo: "Oye, mira, ¿sabes qué? Esta canción" .Y que y mi y fíjate que está muy chistoso porque que me preguntan: "¿Y qué te gusta hacer cuando o sea, cuando la escuchas? ¿Qué haces?". "No pues nada, me acuesto, o sea, nomás lo escucho". <laughs> ¿Qué es lo que habla, no?
Ajá. Okey. Bueno, pero es una forma de de de sentir la música de otra manera, ¿no? A lo mejor, no precisamente que te te recuerde a alguien o lo que sea, sino como que te da un momento de de tranquilidad que en ese momento sentías, ¿no?
Ajá. Ándale. Sí, justamente eso es, o sea, es y y también me da esta nostalgia o este esta remembranza de decir, pues yo pensaba que en ese momento a lo mejor mi vida era difícil
<chuckles>
Y ahorita que está un poquito más difícil no la sie o sea la siento fácil, ¿sabes?
Que como que, a veces cuando pues uno es joven, pues todo lo ve muy catastrófico ¿no? Así de, ah, es que se se me rompió mi Boing en la mochila, qué f difícil es mi vida, ¿no? Y ahorita es como de, o sea, es de lo más tranquilo que te pudo haber pasado, ¿no? Ahora tienes deudas, ahora tienes enfermedades, no sé como que sí, o sea, en ese momento todo es difícil, pero que que bueno, ¿no? Que esta canción, des de una u otra manera, como que te lleva a un momento, de relax, ¿no? O sea, sí lo pienso como desde mi perspectiva, mejor que es como tu momento de meditación, como que, eh, te es fácil entrar a ese momento y decir: "Ah, antes era todo tranquilo", podías como ver el horizonte, estar tú solito, respirar, estar a gusto, nada te preocupa. Y, pues, ahora lo traes como la esencia de ese momento, la llevas, pues, ahora a ese m preciso instante en el que estás escuchando esta canción, ¿no?
<laughs> Sí. <laughs> Sí. <laughs> Así es. Ajá. Sí. Ajá. Ujú. Sí, y y y lo tocas bien el tema, este, es eh, me me hace reflexionar. Eso es lo que lo que hace, ¿no? Me es un momento de reflexión para mí y y ¿sabes que la escucho much segui muy seguido?, o sea sí la escucho. Sí. Sí la escucho.
Ujú. ¿Ah, sí? ¿Y la pones, o sea, la pones con este fin de de realmente sentir como esa conexión con el momento, con la esencia de ese momento en el pasado, o nada más la pones porque te gusta la música, y ya poco a poco te vas como induciendo a a ese sentir?
Ujú. No, sí, para Pa para recordar, para eso lo hago.
Okey. ¿Y cua cual er era la segun la segunda canción que decías que que te gustaba?, bueno, que te recordaba como un momento es igual de ellos o ¿es es otra ca es de otro grupo? Ah, okey, okey. A ver, ¿me podrías compartir sobre ella?
Ah. Sí. Es es otra. <chuckles> Esta esta la seguro la conoces más, pero es de Panda.
De Panda, okey. Ajá.
Ajá. Cualquiera de Panda, eh cualquiera de Panda, pero en específico, o sea, sí cualquiera, pero en específico ésta, la de Nuestra aflicción.
A ver, ¿cuál canción es? A ah, muy bien. Ajá. Ajá. Okey. ¿Y por qué por qué esa canción? O sea, ¿a dónde te lleva y y por qué eras fan de Panda?
No era tan fan de Panda, pero me gustaba escucharlo a veces, ¿no?
Uju.
Y me lleva a igual, eh, por el centro de la ciudad donde yo vivo había un eh, ¿cómo se le puede decir? Como un centro de de estudios, de música musicales.
Uju. Okey.
Entonces yo recuerdo que ahí pasaba casi todas mis tardes cuando era más joven. ¿Por qué? Porque recuerdo que en ese entonces mi mamá estaba estudiando y pasaba por mí y ahí nos dejaba en este centro, ¿no?
Uju.
Y pero en ese centro estudiaban mis primas. Entonces mis primas, ellas estudiaban música. Y, pues, para el momento que yo llegaba, como a las 4 o 5 de la tarde, ya ya les tocaba a ellas estar libres. Entonces, iba la hermana de mi mamá por ellas, eh, mi tía, y se quedaba mi mamá haciendo tareas y eso ahí, porque había una biblioteca ahí muy grande.
Okey. Órale, uju.
Bueno, el el centro es de Investigación y fomento de cultura, ¿no? Eh, ya me acordé el nombre. Ahí se llama.
Y ahí era donde estaban ellas.
En Ajá, y
Okey, ajá.
Y, pues, te digo, pues, mi mamá y mi tía, pues ahí haciendo sus cosas y ya nos quedamos los primos, y como iban saliendo de de ahí, de de de de sus clases de música, pues yo me juntaba con ellos y todos sus amigos. Y ahí sí era, hey, pues ya estamos en el centro de la ciudad, vamos a comprar cosas, nos regresábamos y nos ponemos a comer, nos ponemos a escuchar música, nos ponemos a platicar. Y era una cosa increíble y eso es un es un ¡ah! ese sí es un recuerdo que tengo aquí mucho en mi corazón, ¿sabes?
<chuckles> Como poder disfrutar de pues sí, de la gente incluso, ¿no?, no solamente era como del momento, sino de la gente con la que con la que lo compartías.
Sí, sí. Así es. Así es, sí, y incluso, ¿sabes qué es muy curioso? <laughs> Ahorita que dijiste esto de la gente no, ¿cuándo fue? Hace como unas semanas vino mi prima, este, aquí a la ciudad, y y estuvimos platicando, ¿no?, ya con sus hijos, pues, ya mis sobrinos, y todo eso. Y le dije: "Oye", le digo: "¿Te acuerdas cuando íbamos allá al centro en el este, en el centro de cultura?". Y dice: "Ay no, dice, ni me digas porque lloro". Y le digo: "Neta, ¿también te acuerdas mucho?" Sí, dice: "Me encanta a mí". Ella es escritora, y
¿Qué? Uh, ajá. <chuckles> <chuckles> Órale, ajá.
y justo comenta eso, ¿no?, que en varios de sus libros, eh, para inspirarse, se acuerda mucho de esos momentos cuando platicábamos ahí toda la toda la bola. <laughs>
Guau, o sea que que de cierta forma, como ese momento, a los 2 los los junta, ¿no?, de diferentes formas, a lo mejor, o con diferentes recuerdos, pero el momento de estar ahí, como que los tienen todavía los 2 muy presentes, qué loco. Y y esta canción, ¿cómo fue que la que que la pues sí, como la que la introdujeron ahí para que fuera como parte de ese momento?
Ujú. Sí, sí. Ajá. Fíjate que esa, yo me acue <laughs> iba saliendo el disco, el de Panda. Eh, y yo junto con un amigo nos siempre nos juntamos él y yo a escuchar música.
<chuckles> Ajá.
Y cerca de donde vivíamos en el en el barrio, había un una tienda de música, una de que vendía discos, todo esto, casetes. Y sabes que recuerdo que iba saliendo este, primero lo hicimos con un álbum de Avenged Sevenfold.
Mm, ujú.
Y de que: "Ey ya salió el álbum, vamos a ver si lo tienen aquí para escucharlo", "vamos", le dije. Entonces fuimos, a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero ni modo. <laughs> Pero dijo: "Pues hay que comprarlo", "Hey, pero, pues yo ni yo ni dinero tengo". "Qué quieres ah" ajá. "Ah, sí hay que llevárnoslo", dice, y literal se lo lo agarró en la mano y caminó con él para afuera y no pitó nada.
<chuckles> <laughs> A ver dime, tú dime. <chuckles> ¿Cómo le vamos a hacer? No. <gasps> Con Cris. <laughs>
Y él y yo: "Ah, no, pues vámonos, y corrimos".
A correr. <laughs>
Entonces Otro día fuimos y ya había sa acababa de salir también este este disco que te digo de de Panda, el Poetics creo que se llama.
Ajá.
Uno blanco, sí. Poetics.
Ajá, sí tiene como un león o algo así, ¿no?, un lobo.
Sí, con un un dibujito ahí raro.
Si algo tiene, ajá. Algo como grisecillo, no me acuerdo bien qué era, pero sí. Ajá, okey.
Ajá, ese es. Y y también dije: "Hey pues yo quiero escuchar este nuevo", me dijo. "Ah, pues vámonos y me lo llevé". <laughs> Ahora me tocó a mí. Así es. Entonces yo lo llevé con mis primas y ya les dije de que: "Hey, ¿traen la grabadora?", "Sí", ah, es que "Hey, ¿ya lo compraste?", y yo: "Sí, ya ya lo compré". <laughs>
<chuckles> Ya hicieron ahí 2 por 1. <chuckles> Sí me alcanzó esta vez.
Sí, ahora ahora sí me alcanzó.
<chuckles>
Y se me pegó esta canción, eh, no porque a lo mejor fuera la que más me gustara, pero el el ritmo, este, el el el corito más más repetidito, ¿no?, y pues siempre me ha gustado que estas canciones así más más fuertes, que más griten. Que si recuerdas la canción ajá, la que dice la de que parece, sí parece.
Ujú. Como más hardcore. Ah, ajá.
A mí si me gusta mucho, ¿no? Y pues sí.
¿Y te acuerdas, ajá, de estas 2 canciones? ¿Recuerdas o alguna frase o algún sonido de de alguna de estas 2 canciones que, o sea, como que las tengas así supermarcadas a estos momentos? O sea, ¿qué qué sería? No sé el la m la guitarra, ¿no? A lo mejor o la voz de de Pepe Panda, que es como muy peculiar que la tengas así, que suene luego, luego en tu cabeza, el ritmo, no sé, la letra en general. ¿Qué era qué era lo que más te te gustaba, o que más te llevaba como a estos momentos?
Ah, sí. Ujú. Sí, mira de <laughs> Ujú. De de Panda, sí, este, Pepe Madero es el es la voz ¿no? Siempre, siempre.
Ajá. Es superpeculiar, ¿no?
Y Sí, bastante. Me encanta la voz así áspera de la de la gente ¿no?
<chuckles>
Es así, y de la otra, de MakeDamnSure, me acuerdo siempre esa te la identifico en menos de un segundo, porque empieza como con un suspiro, como si está f estuviera fumando, así de que <inhales> ¿sabes?, jala el aire, así es irreconocible, ¿sabes? Para mí eso.
¡Wao! Ah, okey, ajá. <chuckles> No, y s s, eh, dices que con eso empieza, ¿no? Entonces seguro y ya. Un segundo y ya sabes que que esa es tu canción, que es momento de relajarte.
Sí. Sí, ya sé. <laughs> Sí, es su me prendo uno yo también, digo, para Ándale, <laughs> lo acompaño.
<chuckles> ¿Lo acompañas? <laughs> Oye, ¿y tú crees? <chuckles> ¿Tú crees que con el paso del tiempo, o sea, le has agarrado como más cariño a estas canciones o realmente se ha vuelto como un tema muy nostálgico?, ¿no? Porque creo que en en ambos casos como que te trasladan a momentos, pues, que sí, o uno era como muy relajante, otro quizás era como que muy divertido y te te lleva directamente a personas. Y pues que con el paso de los años, ¿no?, una ya no no no tenemos este privilegio de de estar tan relajados y quizás no puedas ya conectar tan seguido con estas personas. ¿Qué sientes que que ha cambiado? ¿Cómo se ha ido modificando, pues, este sentimiento a escuchar estas canciones?
Ajá. Eh, uy. Ajá. Sí. Ujú. Uf. Ujú. Creo que el sentimiento. Eh, a lo mejor la primera, la de Taking Back Sunday, es de Making the Sure, MakeDamnSure, sí cambió, ¿no? En un inicio lo escuchaba porque sentía que reflejaba tal cual cómo me sentía yo, y todo esto. Pero ya con el tiempo, te comento, ya es más reflexiva y le agarro más gusto cada vez que la vuelvo a escuchar. Y con Panda
Ujú.
no, esta esta canción cada vez la escucho y me me sigue gustando más, ¿no?
<chuckles> ¿Disfrutas más de su de su voz, dices?
Sí, y te comento, pues, el ya lo dijiste bien, el que me recuerda a tantas personas. Pues, es es mandarles la canción, ¿no? Si me sale en mis aleatorios cuando estoy escuchando música. "Ey, prima, ve la que estoy escuchando", ya, me dice: "Ah, en el cuando estábamos allá en la plaza y eso, ¿no?" <laughs>
<chuckles> Sí, pues, ya para para hacer un recuerdo en conjunto, ¿no? Para que ambas partes lo los los lleve a ese momento, a esas, okey, a esas risas, o a esas convivencias tan tan divertidas que, seguramente, todos tenemos cuando estamos más jóvenes. Oye, te agradezco mucho por haber compartido, pues, esta parte de tu vida. Creo que coincido con con parte de tu música y fue mu un placer poder hablar contigo. Muchísimas gracias.
Así es. Sí. Así es. Sale.